Na, also jetzt nicht ich ne, nicht viel. Ich versuche halt, mehr zu essen.
Das ist ja auch 'n großes Thema. Ah, okay. Dann heißt es quasi, dass du, ähm dass dein Ziel nicht das abnehmen ist, sondern Muskeln aufzubauen?
Ja, genau. Ja. Ich mache eigentlich nur Muskeltraining in d in der im Fitnessstudio.
Okay. Und dann hast du auch so 'n Trainingsplan. Okay, oh. Okay, krass. Das heißt, du hast dann auch so Tage, wo du nur, äh, Oberkörper trainierst, wo nur dann Beine? Okay.
Ja. Genau, genau.
Ja.

Beides eigentlich. Also, insbesondere, wenn ich Zeit habe, ähm, und grade alleine bin, dann gehe ich eigentlich jeden Abend.
Mhm. Ah, okay, interessant. Ja, wenn wir zu der 2. Frage kommen würden, äh, ob's besser ist, neue Sachen alleine aus ah ja, klar.
Ja. Oh, ich wollte dich noch fragen ähm, also, wie oft spielst du dann dann, äh, Fußball?
Ähm, also, aktuell, wie gesagt, ähm, sehr selten. Äh, ich war vorher in 'ner Mannschaft, die hat sich aber aufgelöst, weil die Mädels einfach keine keine Zeit hatten, um, äh, am Training teilzunehmen. Und dann hat es keinen Sinn mehr für uns ergeben, äh, weiterhin im Team zu bleiben. Dann hat sich das Ganze aufgelöst und
Mhm.
dadurch spiele ich sehr selten Fußball. Ja, genau und dann hatten wir nicht mehr genug Spielerinnen. Man muss ja 11 sein für für Fußball und wir waren definitiv weniger. Genau, 11 Personen. Ja.
Ja, dann hattet ihr nicht mehr genug. 11? Mhm. Muss das aber so sein?
Ja, auf jeden Fall. Also, man kann auch mit 9 spielen, aber nicht mal, äh, 9 Spieler konnten wir zusammentragen, deshalb, ja, hat sich das Ganze aufgelöst. Und vielleicht vielleicht finde ich ja bald 'n neuen Verein, in dem ich spielen kann. Ich bin gespannt, aber aktuell noch nichts in Aussicht.
Oh. Mhm. Ja, schade, dass das ähm, dass du das nicht unabhängig machen kannst, dass dann, ähm